2 jours pour récupérer, et cetera, ouais, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça.
Exactement, tu vois. Donc heu, enfin, quand je me souviens quand on était jeune, enfin, on pouvait sortir, heu, on sortait jusqu'à 5:00 du matin le lendemain à 9:30 on était on était réveillé quoi. Et là si je sors jusqu'à 5:00 du matin c'est pas la peine. <chuckles> C'est il me faut toute la journée si je sors jusqu'à 5:00 du matin le samedi, dans la nuit du samedi à dimanche, il me faut tout le dimanche pour récupérer quoi. Enfin, du vendredi à samedi, il me faut tout le dimanche pour récupérer.
Ouais. C'est c'est bah moi, c'est impossible, je peux plus. Et en f et en plus je m'endors, tu sais genre il est 00:30-1:00 des fois et je m'endors, hein, je tombe, heu, tu vois, je c'est fini quoi, je peux plus. Oh. Ouais. Donc heu
Oui parce qu'après c'est tu as tu as pris le le pli entre guillemets, tu vois?
Ouais. Ouais, ouais.
Donc tu as plus le tu as plus le le comment dire? Enfin, toute façon ton corps il s'habitue. Voilà, tu sais, ton ton corps il s'habitue, heu, quand quand tu es jeune en fait ton corps il s'habitue tellement plus vite.
Alors que quand j'étais jeune, j'étais un oiseau nocturne, hein, mmh. Ouais, il récupère, et cetera, ouais on revient, heu
Dire que c'est-à-dire tu peux te coucher très tard les vacances d'été et au bout d'une semaine que tu as repris les cours, ton corps il s'est recalé. Ouais.
Ouais.
Je dis je dirais à partir de 27-28 ans c'est fini. <chuckles>
Ouais, c'est vrai ouais, c c'est, ouais, fin de vingtaine, dans la trentaine, mais ça ça allait encore, ça allait encore, heu, la quarantaine, là, c'est la claque, là. <chuckles> C'est
Moi la trentaine je me sens vieux déjà quoi, donc heu, 35 ans je me sens vieux. Ah ouais.
Non mais at j'ai la quarantaine, moi je suis en fin de quarantaine, hein. <chuckles> Je suis en fin de quarantaine, je te raconte même pas. C'est, heu, si si tu as, ouais, si si je me suis couché, par exemple, heu, des fois, ça arrive, je traîne, heu, je me couche, heu, il est 2:00 mais j'en peux plus, tu vois, quand il est 2:00 du matin, hein, je
Oui ben, forcément, hein, tu es c'est plus ton heure d'habitude, hein.
Et heu

Ça ça fait plus que du bien. Hier, je suis allé à à je suis allé à la mer avec mon fils, tu vois, le matin
Ouais.
et heu, et voilà quoi. P pour la journée, je sais que je suis bien après quoi parce que j'ai été, heu, dans l'eau de mer, heu, marcher sur le sable, heu, tu vois, des des des choses simples, hein d vraiment pas grand-chose. Jouer avec un enfant sur la plage et heu, ma journée, elle est faite en fait, tu vois, ça, ça suffit amplement pour, heu
Non mais c'est vrai. Après ouais moi ça fait lon enfin
pour pas que j'ai besoin dans la journée après de penser à quelque chose ou autre, ça me ça ça ça me vide et ça me fait du bien, ouais.
C'est vrai que la plage ça fait un moment que j'y suis pas allé. Enfin à part l'été dernier quand j'étais chez ma sœur mais heu On est quoi là, on est début juin, ouais?
Bah moi c'est assez bizarre, j'habite pas loin de la mer, mais c'est assez compliqué pour aller à la mer en fait ici, c'est c'est assez bizarre, mais bon, c'est, heu, il faut, heu
Parce que c'est en mode falaise?
Heu, non, en fait, c'est que dans le sud du Portugal, si tu veux regardes la carte, tu verras qu'il y a des îles en fait, heu, de en fait, c'est des bras de rivière, heu, et c'est pas vraiment de la plage en fait, tu vois, c'est plutôt, heu, mud, tu vois? C'est c'est de la gadoue, et donc il faut aller sur les îles pour pouvoir, heu, accès à la plage.
Ouais. OK. Ah, d'accord OK. Ah c'est ce dire que sur la côte, il y a pas de plage en fait.
Heu, là où il y a les îles, non, mais si tu vas plus loin, genre à 1/2 heure en voiture, là, tu as accès à tu as accès en fait à, à une plage ouais.
D'accord OK, oh c'est bizarre, ouais.
Bah c'est assez bizarre, et donc c'est c'est pour ça que ça a fait que, bah, ils ont fait des salars des des marais salants pardon
Oui.
et heu, que les oiseaux viennent migrer ici énormément parce que tu vois, c'est resté très, heu, très sauvage, en fait.
Oui, oui, tu me l'avais déjà dit ça. Heu
Ont accès à mmh mh. Donc c'est il y a ce côté que que c'est c'est vraiment, heu, inhabituel, hein? Je je pensais pas du tout que ce c'était comme ça en fait, et après, il y a ce qui est plus connu, c'est l'Algarve avec les falaises et tout, ouais tu vois, ça, c'est très connu, ou. je sais pas si tu connais?
Attends, heu, j'arrive pas à charger où il fallait. Ouais moi je suis pas très, heu